देखिए अ, मैं एक छोटी-सी परेशानी से काफ़ी समय से जूझ रहा हूँ। जैसे मैं बताना चाहूँ कि मैं मेरा पूरा दिन ऐसे व्यस्त अस्त-व्यस्त सा रहता है। जिसके चक्कर में मैं कहीं न कहीं अपनी नींद को भी अ, ख़राब कर रहा हूँ रात में। समय से सो नहीं पाता हूँ, कभी-कभी अ अ, इतनी नींद आने के बावजूद भी मैं सो नहीं पाता हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ? और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये क मैं पूरा दिन फ़ोन और लैपटॉप के आगे मैं बैठा रहता हूँ कहीं न कहीं काम के सिलसिले में या मनोरंजन के सिलसिले में जिससे कि उसका जो स्क्रीन का समय है ना वो ज़्यादा बढ़ चुका है, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे दिमाग पर असर डाल रही है। और कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि ये ही कारण है जो नींद नहीं आने देती है मुझे रात को, समय से सोने नहीं देती है। तो इस पर मैं एक आपसे सलाह लेना चाहता हूँ कि ऐसा मैं क्या करूँ जिससे कि मैं इससे उभर पाऊँ? जी।
जी, जी। बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ खासकर कि आज के दौर पे जहाँ पर सारा काम हमारा अ, एक स्मार्टफ़ोन में ही होता है, अगर स्मार्टफ़ोन में नहीं तो हमारे लैपटॉप के स्क्रीन के सामने ही होता है। तो काफ़ी अ, स्वाभाविक है ऐसा समस्या का उत्पन्न होना। अ, लेकिन इसके पहले की मैं आपको किसी भी तरह का सलाह या सुझाव दूँ, मैं आपकी समस्या को पूर्ण रूप से समझना चाहूँगा। तो अ, कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आम तौर पर आप कितने बजे अ, स्क्रीन का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं?
हुँ। हुँ। अ, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि मैं लगभग बताऊँ आपको कि सुबह साढ़े 9 या 10 बजे के आस-पास अपने कमरे में आता हूँ ऊपर और लैपटॉप ओपन करता हूँ एंड देन छोटा-मोटा मैं काम भी करता हूँ। अ, वो काम हो सकता है 1 घंटे में ख़त्म हो जाए हो सकता है वो डेढ़ घंटे में हो। काम के ऊपर अ, निर्भर करता है कि काम कितना जल्दी हो सकता है। हो सकता है वो पूरा दिन भी लगभग-लगभग लग जाए मतलब छोटे-छोटे टाइम में के आधा घंटा मैंने अभी कर लिया फ़िर आधा घंटा बाद में। जैसे-जैसे लोग मुझे मिलते जाते हैं उस हिसाब से मेरा वो काम होता जाता है। तो ऐसे तो मेरा लगभग पूरा दिन जाता है। साथ ही साथ मैं कहीं न कहीं अब जब काम कर रहा होता हूँ तो मैं काम करने के साथ-साथ ही मैं फ़ोन भी चलाने लग जाता हूँ कि जिससे कि एक ही समय में, मैं 2 काम कर पाऊँ। और जब ये काम ख़त्म हो जाता है तब फ़िर मैं अपनी अ, जो कॉल क्लासेज़ होती हैं वो मैं करता हूँ जिससे कि मुझे मैं पढ़ता भी हूँ अभी। तो पढ़ने के साथ-साथ मैं ये भी करता हूँ, तो मेरा कहीं न कहीं पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो अगर मैं बताऊँ आपको सुबह 10 बजे का स्टार्ट होता हुआ मेरा लैपटॉप लगभग-लगभग 10 बजे ही बंद होता है। जी।
अच्छा तो तकरीबन अ, अनुमान लगाया जा सकता है कि आप सुबह 10 से रात के 10 बजे तक तकरीबन 12 घंटे आप स्क्रीन के सामने उपलब्ध रहते हैं। जी, जी मैं समझ सकता हूँ आपकी समस्या। तो अ आप मुझे ये बताइए कि रात में सोने के पहले कौन-सी अ, डिवाइसेज़ हैं जो आप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? क्या टीवी में आप ज़्यादातर अ, व्यस्त रहते हैं या फ़ोन देखते हैं या टैबलेट देखते हैं या अ, लैपटॉप देखते हैं?
हुँ। हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं फ़ोन ज़्यादा मेरा चलता है जैसे आपको बताया आजकल सभी की दिक्कतें यहीं पे हैं। और कहीं न कहीं अ, इसका एक सॉल्यूशन भी यही है कि हम कहीं न कहीं अ, पैसे भी कमाते हैं फ़ोन से ही सब चीज़ें एक तरीके से व्यस्त अ, कह सकते हैं व्यवस्था करते हैं। तो हाँ, मैं कहूँगा फ़ोन ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैं। टीवी तो मैं नहीं देख पाता हूँ, टीवी देख लीजिए अगर मैं कहूँ कि मैं जब सो नीचे खाना खाने के लिए जाता हूँ तब टीवी देख लेता हूँ। शाम को 4 या 5 बजे के आस-पास जब मैं चाय पीने जाता हूँ, नाश्ता करने जाता हूँ तब देख लेता हूँ। एंड देन फ़िर शाम को मैं 8 बजे के आस-पास खाना खाने जाता हूँ तब टीवी देख लेता हूँ। उसके अलावा मैं टीवी शायद नहीं देखता हूँ क्योंकि इतना समय ही नहीं होता और मुझे मज़ा भी नहीं आता अब इतना। जी।
जी, जी। मैं बिल्कुल आपकी समस्या को समझ सकता हूँ अ, ज़रा अपने अ, दिनचर्या के बारे में मुझे बताइए? अ, थोड़ा विस्तार से बताइएगा कि आपका उठना कितने बजे होता है? दिन में आप क्या-क्या कार्य करते हैं और सोते कितने बजे हैं?
जी मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा, कि मैं बताऊँ आपको अभी जैसे कि सर्दियों का समय चल रहा है, तो मेरा उठना करीब-करीब 7 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में हो जाया करता है। उसके बाद थोड़ा-सा फ्रेश हो करके देन मुझे दूध लेने जाना होता है, दूध लेकर के आकर के थोड़ा-सा मैं गर्म पानी पीता हूँ, गर्म पानी पीने के बाद मैं नहाने चला जाता हूँ, नहाने के बाद वही थोड़ा पूजा-पाठ करता हूँ, मंदिर जाता हूँ और चाय नाश्ता करके, मैं अपने जैसे मैंने बताया था 10 बजे के आस-पास मैं अपने ऊपर कमरे में आ जाता हूँ, काम करता रहता हूँ बीच-बीच में अगर मुझे नींद आ रही होती है, तो मैं अपने बराबर में मेरे बेड होता है अ, मैं बेड पे लेटता हूँ एंड देन सो जाता हूँ। और नींद भी मेरी कोई दिन में भी ऐसी नहीं आती कि मैं 1-1 घंटे डेढ़-डेढ़ घंटे सो रहा हूँ। मैं अ, सो लिया तो 10 मिनट सो लिया 15 मिनट सो लिया बस ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट सो लिया, अपने आप ही मेरी नींद खुल जाया करती है और फिर उसके बाद खाना खा लेता हूँ, 2 बजे के आस अ, 1 डेढ़ बजे के आस-पास। देन जैसे मैंने बताया था आपको कि 4 बजे फिर नाश्ता और काम करते रहते क्लास भी कर ली और कोई दोस्त वगैरह की कॉल आ गई, तो कॉल उठा ली मैंने और बात कर ली। एन देन शाम को फिर वही खाना खाकर के, फिर अपने काम करने के लिए बैठ गया या पढ़ना है, तो पढ़ने बैठ गया और रात को 10 बजे जाकर के मैं कहीं न कहीं ये चीज़ें अ, लैपटॉप बंद करता हूँ, जो भी किताबें-कॉपी फैली होती है, वो उठाकर के रखता हूँ और फिर मैं आराम से लेटता हूँ। बट ल जैसे मैं बताया था लेटने के बाद भी थोड़ा इतनी जल्दी तो नींद आएगी नहीं, ये आपको भी पता है, कि उसके बाद फिर मैं कहीं न कहीं फ़ोन चलाता हूँ, इंस्टाग्राम वगैरह चला लिया थोड़ा-सा मनोरंजन के लिए, तब कहीं जाकर के मैं सो पाता हूँ अ, और इससे सोना भी मेरा ये नहीं होता कि 11 बजे सो जाऊँ, कभी 11 बजे सो जाता हूँ, कभी 10 बजे सो गया तुरंत ही या कभी-कभी तो 12 और 1 बज जाते हैं। तो कहीं न कहीं ऐसे मेरा दिनचर्या होती है।
जी, जी। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ आपके दिनचर्या के बारे में। तो अब जैसे कि आपने कहा कि आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है और स्क्रीन का उपयोग आपको घटाना है। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि कौन-सी मुश्किलें हैं, कौन-सी अ, बाधाएँ हैं जो आपके आगे आ रही हैं, जो आपको लग रहा है कि आपको रोक रही है वो चीज़ कम करने से?
हाँ। मैं कहूँ कहीं न कहीं ये चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि अ, मेरी उस पर अ, एक निर्भरता हो गई है, कि भई मैं उसके तरीके से काम नहीं कर पाता हूँ। जैसे कि अ, फ़ोन भी मेरा अग़र मैं काम कर रहा हूँ अपना कोई भी पैसे के रिलेटेड मैं फ़ोन चला रहा होता हूँ। जैसे मैं अभी भी बातें कर रहा हूँ आपसे तो मेरा फ़ोन चल रहा है। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मैं फ़ोन नहीं रखता। तो इसका ये एक कारण हो सकता है और शाम को तो जैसे बताया कि वो एक मन होता है कि यार आधा घंटा तो कर ही लें। ये तो कर ही लें ऐसा मेरा होता है। जी।
जी, जी। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। और अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि जैसे कि आपने कहा कि सोने का कोई निर्धारित समय नहीं है, कभी जल्दी सो जाते हैं, कभी लेट सो जाते हैं। तो अ, सोने के पहले कुछ प्रक्रिया हैं? आप अ, जो कुछ करते हो जैसे अ, कुछ किताब पढ़ना हो गया या गीत सुनना हो गया या कोई ओटीटी पे अपना अ, फ़ेवरेट कार्यक्रम देखना। तो इस बात पर थोड़ा प्रकाश डालिए?
हुँ। अ, नहीं मैं किताब वगैरह नहीं पढ़ता हूँ जैसे मैंने बताया मेरे पास है ना, समय ही नहीं होता कि मैं कोई किताब पढ़ पाऊँ। बट हाँ, मेरा मन तो है कि जैसे ही मेरा कहीं न कहीं एक छोटी-सी जॉब मेरी लगती है, तो फिर मैं किताबें पढ़ना शुरू करूँगा। लेकिन अभी जॉब नहीं है तो वो कहीं न कहीं मैं फ़ोन ही ज़्यादा यूज़ कर जैसा आपने कहा ओटीटी वगैरह, तो ओटीटी वगैरह म आते भी हैं ना तो मैं एक दिन में ही ख़त्म कर लेता हूँ। मान लीजिए कोई एक सीरीज़ आ गई, मैं एक ही दिन में ख़त्म कर दूँगा उसे। उसके बाद मैं नहीं देखता हूँ कि जो मुझे पसंद आ गई देख ली है उसके बाद ख़त्म। अ, वैसे मैं कोई जो नाटक वगैरह चलते हैं रियलिटी शोज़ वगैरह मैं बिल्कुल नहीं देखता। मुझे कोई भी, किसी भी प्रकार का उनमें अ, कह सकते हैं दिलचस्पी नहीं है और मैं ना मैं देखता हूँ, ना मैं किसी को देखने की सलाह देता हूँ। जी।
जी, जी, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। तो देखिए अ, मैं आपको काफ़ी सरल और अ, सजगतापूर्वक सुझाव दूँगा जो आपको अपने निजी ज़िंदगी में जिसका पालन काफ़ी आसानी से कर पाएँगे और मैं पूरी आशा करूँगा कि आप बहुत जल्दी इस समस्या से बाहर निकल पाएँ। <clicks tongue> तो देखिए अम अ, जो पहला मेरा सुझाव रहेगा वो, वो ये है कि आप एक बार में अ, बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने अ, स्क्रीन का समय घटाने का प्रयास न करें। इससे बेहतर है कि, आप धीरे-धीरे प्रयास करिए जैसे दिन में आप कोशिश करिए अ, 10 से 15 मिनट का का तो आप अगर देखेंगे कि अगर आप रोज़ के भी 10 मिनट कम कर रहे हैं, तो अब सप्ताह के आख़िरी दिन आपने नहीं भी तो पूरा 1 घंटा अ, फ़ोन कम इस्तेमाल किया है, है ना? तो ऐसा करके आप कोशिश कीजिए कि, हर दिन नहीं भी तो 10 से 15 मिनट आप प्रयास कीजिए फ़ोन न चलाने का और आप अ अ, काफ़ी अ, आसानी से इसे कर सकते हैं जैसे कि फ़ोन में इत्यादि फीचर होते हैं जैसे साइलेंट, डू नॉट डिस्टर्ब की इत्यादि अ अ, उपलब्धता है जिसका आप अ अ, निजी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कभी भी आप किसी कार्य स्थल पर बैठे हैं या आप कभी भी अ, पढ़ने वर्ष बैठे कभी भी किसी अपने कार्य के प्रति बैठें, तो कोशिश करें कि फ़ोन को अ, किसी दूसरे कमरे में रखें या अपने इतने इर्द-गिर्द ना रखें कि आप उ उस तक पहुँच पाएँ और आप किसी दूसरे अ, कमरे में भी अगर अपने फ़ोन को रख रहे हैं <clicks tongue> तो कोशिश कीजिए उसे पूरी तरीके से अ, डीएनडी या डू नॉट डिस्टर्ब या साइलेंट में डाल देने का ताकि अ, अगर वो अ, किसी मित्र का आपको फ़ोन, मैसेज या इत्यादि अ, कुछ भी आपको नोटिफिकेशन आता है तो उसका जो रिंगटोन है वो आपके कान तक ना आए। जब आप प पूरा अपना काम सं संपूर्ण तरीके से कर लें तब आप जब फ़ोन उठाने जाए सिर्फ तभी आप देखिए कि आपको किसका फ़ोन आया? क्या मैसेजेस आएँ? कौन से मेल आए? तो इससे होगा क्या ना कि आपका काम में जो है वो ध्यान नहीं भटकेगा आप पूरे विवेक के साथ अपना काम जो है वो सफलतापूर्वक कर पाएँगे। और आप कोशिश कीजिए अ, स्क्रीन के जगह न दूसरे शांत और आरामदेह विकल्प अ, व वो करना चालू कीजिए। अब जैसे कि आपने कहा कि अ, आपको इच्छा बहुत है पढ़ने की लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे, तो कोशिश कीजिए रात को अ, कभी भी फ़ोन चलाने के बजाय आप एक किताब लेकर बैठ जाइए या अगर अ, रात को आप नहीं कर पा रहे तो ये चीज़ आप सुबह भी कर सकते हैं। आप को चालू करिए अख़बार से, अख़बार से आपको जैसे ही पढ़ने की आदत लगे, तो धीरे-धीरे आप किताब पढ़ना चालू कीजिए। आप कॉमिक पढ़ना चालू कीजिए, आप मैगज़ीन पढ़ना चालू कीजिए। जिस चीज़ में आपकी रुचि है जैसे कि अ, फैशन के बारे में इत्यादि रुचि है या खाने-पीने की आपको रुचि है। तो उस चीज़ का आप मैगज़ीन लेके आप अ-अ, पढ़ सकते हैं। ताकि आपको अ, ऐसा आभास ना हो कि अ, ज़िंदगी में कुछ बोरियत है या आपको कुछ देखने की ज़रूरत है, आपको फ़ोन की ज़रूरत है। तो आवश्यकता आप इस प्रकार अगर कम करेंगे तो होगा क्या ना अ, बहुत नेचुरली आपका फ़ोन और जो स्क्रीन का टाइम है वो कम होगा आपको ऐसा लगेगा कि नहीं अभी जो है मेरा ध्यान और विवेक कहीं न कहीं इस्तेमाल हो रहा है जैसे कुछ पढ़ने में। <clicks tongue> और आप अ, फ अपने फ़ोन पर टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कभी भी आप फ़ोन लेने बैठें तो आप एक टाइमर सेट कर लीजिए 5 या 10 मिनट का जितनी भी देर आपको चलाना है, उससे होगा क्या कि जैसे ही वो टाइमर 5 या 10 मिनट का जैसे ही वो ख़त्म होगा, वो तुरंत आपका फ़ोन बजने लगेगा और आपको कहीं न कहीं ये संकेत पहुँच जाएगा, कि मैं पिछले 10 मिनट या आधा घंटा अ, 10 मिनट तो वैसे बहुत कम हो गया। आप कोशिश कीजिए उसको 40 मिनट 50 मिनट कर देंन कर देने का। तो उससे होगा क्या 40-50 मिनट जैसे ही आपका फ़ोन बजेगा आपको ये समझ में आएगा कि, मैं पिछले 50 मिनट से केवल फ़ोन में अ, उ उपलब्ध हूँ और फ़ोन ही मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो उससे एक आत्मग्लानी भी होगी और आपको अ, एहसास भी होगा कि पिछले 50 मिनट बीत चुके हैं मैं फ़ोन में ही देख रहा हूँ। इससे बेहतर है कि मैं कुछ अपना अ, कार्य कर लेता हूँ, कुछ घरेलू कार्य कर लेता हूँ अ, किसी की कुछ मदद कर देता हूँ। तो ये बहुत छोटे और सरल उपाय हैं जो आपको करने हैं, जो आपकी निजी ज़िंदगी में आपको बहुत ज़्यादा सहायता करेंगे। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इसे अगर आप पालन करेंगे आप बहुत जल्दी समस्या से उभर पाएँगे।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। जी। जी, मुझे आपकी सलाह काफ़ी अच्छी लगी। अ, आशा मैं ये भी करूँगा अपने आप से कि आपकी जो सलाह है, वो आपने अच्छी दी हो अच्छी दी है अ, और उसे मैं अपना पाऊँ और अपने जीवन में उतार पाऊँ जिससे कि ये चीज़ें जो हो रही हैं वो ख़राब और ज़्यादा न करें मुझे और नींद को भी अच्छी करती जाएँ। तो आपकी सलाह मुझे काफ़ी अच्छी लगी। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।
जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आशा करता हूँ, आपकी समस्या को मैं समझ पाया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी धन्य